จริง ๆ แล้วอะค่ะ อืม เอาง่าย ๆ เลย ถ้าเป็นปัญหาที่หนูเจอบ่อยที่สุดเลย ถ้าเป็นเรื่องในครอบครัว ใช่ไหมคะ อันเนี้ยเวลาที่สมมุติว่า อ่า อย่างคุณพ่อคุณแม่เขาโกรธกัน เขา งอนกันนะคะ เราอะ ตัวหนูเองอะ ก็เป็นคนที่ เอ่อ ไม่อยากให้ ข ให้เขาโกรธกันเนาะ เราก็จะพยายาม อะฮะ พยายามชวนกันมากินข้าวหรือหากิจกรรมดี ๆ ในระหว่างการกินข้าวน่ะค่ะ เอาอาหารอะมาเยียวยาจิตใจคน เอาอาหารให้น่ะคนได้มาคุยกันใน ในวงข้าวกันมากขึ้นน่ะค่ะ เพื่อที่จะให้ผ่อนการเครียดกันอยู่ โกรธกันอยู่เนี่ย ให้มันได้เบาบาง ก็คลี่คลายลง อา
ค่ะ อืม เข้าใจเลย งั้น งั้นแสดงว่าเวลาที่แบบท่านทั้ง 2 ทะเลาะกัน อย่างเงี้ย งอน แล้วก็อยู่คนละมุมห้อง อะไรอย่างงี้เลยไหมคะ?
อา ใช่ค่ะ เขาจะแยกกัน เขาจะทำตัวไม่ ไม่เห็นกัน เหมือนแต่ละคนเป็นอากาศ อะไรประมาณนี้ ใช่ ใช่ค่ะ
อืม อุ๊ย จริงเหรอ? อุ๊ย งอนแบบน่าเอ็นดูมากเลยอะ อืม <chuckles> ฮ เออ
<chuckles> ใช่ งอน งอนแบบเอาความเงียบ ชนะกันค่ะ ซึ่งตัวหนูเองน่ะก็จะต้องรีบ รีบ เขาเรียกว่าเป็นตัวกลางอะเนาะ ที่จะดึงเขาอะเข้ามาเพื่อที่จะคุยกันใหม่อีกครั้ง บางทีอะ บางทีเค้าก็ดูไม่ได้โกรธกันจริงจัง แต่ว่าแค่ไม่มีคนที่จะเริ่มก่อนเท่านั้นเอง หนูก็เลยชวนกินข้าว ใช่ เอาข้าวมาเป็นข้ออ้างว่า เวลาคนที่กินข้าวกันน่ะ ธรรมชาติเขาก็จะต้องมีคุยกันบ้าง ใช่ไหมคะ อันเนี้ยก็วิธีที่ดีแล้วก็ใช้ได้ผลจริง ๆ นะ ตลอดเลยเวลาเขาโกรธกันน่ะ ก็ชวนกันมากินข้าว อืม
เข้าใจ เข้าใจ ค่ะ อืม อ๋อ ไม่มีใครเริ่มก่อน อา อา ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม เดี๋ยว ๆ ๆ แล้วอย่างเงี้ย อย่างเงี้ย อย่างแบบ พ่อกับแม่ ถ้าจะพูดแบบ โกรธกันอยู่เนี่ย คุณแม่ยังทำกับข้าวให้อยู่ไหมคะ หรือว่าแบบปกติสั่งข้าวกันมาทานเอง?

เออ เราเอา เอาน้องไก่มา น้องไก่ที่เลี้ยงมา มาจับเหรอคะ? <chuckles> อุ๊ย ตายแล้ว อุ๊ย
ใช่เลย อันนี้แหละเป็นวิธีที่ดีนะ เพราะว่ามันจะทำให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาเข้าครัวกันได้ อา เพราะว่าพ่ออะจะเป็นคนที่แบบว่าทำการลงมือ อ่า เขาเรียกว่า เตรียมไก่ให้พร้อม เพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยเขาทำต้มยำ เนี่ยเลย เราก็เลยยอมเสียสละไก่ 1 ตัว เพื่อให้คุณพ่อกับคุณแม่เขามีเวลาคุยกัน ทำกิจกรรมด้วยกันในครัวน่ะ มันก็จะได้มี เขาเรียกว่า จะได้เปิดใจ แล้วก็จากที่โกรธกันน่ะ เวลาที่อยู่ในครัวมันจะต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้ว เพราะว่าเหมือนกับช่วยเหลือการทำกับข้าวมื้อหนึ่งอะ เราเป็นไปได้ ไม่ได้เลยว่าจะไม่คุยกันอะ เราว่ามันจะต้องคุยกันบ้างแหละ ทีเนี้ยพอเขาได้เปิดใจคุยกันอะไรสักประโยคหนึ่งอะ เราว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เขากลับมาคุยกันใหม่ได้ อา
อุ๊ย! ต้องคุยกัน อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม อืม อุ๊ย เอ็นดูมากเลย อา ค่ะ อา เห็นด้วย เออ ใช่ ๆ อืม อุ๊ย อันนี้เห็นภาพแบบชัดเจน มาก แล้วไอเดียดีมากเลยนะคะเนี่ย เออ อย่าง ถ้าจะเป็นอย่างงั้น ล อาจจะต้องแบบ ไก่มาเลี้ยงก่อน อะไรอย่าง เงี้ยไหมคะ? เออ ๆ อือ <chuckles>
<chuckles> อา ต้องเสียสละไก่สัก หนึ่ง ตัว ใช่ค่ะ แต่จริง ๆ อะ บ้านเรามีไก่อยู่แล้วแหละ แต่ว่าเมนูเนี้ยมันจะมาตามโอกาสที่สมเหตุสมผล อย่างปีใหม่ สงกรานต์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไก่อันเนี้ยก็จะต้องเป็นการเสียสละที่ทำให้ พ่อ กับแม่ได้มาคุยกัน ลดความขัดแย้ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องเสียสละน้องไก่ 1 ตัวเลย
อา ๆ เข้าใจ ค่ะ อา ๆ ๆ เข้าใจได้ อื้อฮือ โอเค อุ๊ย วันนี้แบบว่า ได้ไอเดียต่าง ๆ ที่ช่วยแบบบรรเทาปัญหาขัดแย้งเนาะในครอบครัวได้ โอ้โฮ หลายไอเดียมากเลยค่ะ อุ๊ย ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์เรื่องราว แล้วก็บอกเล่าไอเดียต่าง ๆ ให้ ทำให้คนในบ้านคืนดีกัน ไอเดียน่ารักมาก น่าเอ็นดูมากเลยค่ะ ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลย ยังไงแบบวันนี้ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
อา ใช่เลยค่ะ อา ค่ะ อันนี้ได้นะคะ เอาไปใช้ได้ต่อเลยนะเนี่ย

อืม ทุกอย่างส่งผลนะคะ ถ้าบรรยากาศมันดูไม่วุ่นวายอะ ทุกอย่างมันจะลงตัวไปได้ด้วยดี แล้วถ้ายิ่ง ถ้า ก็ถ้าไม่วุ่นวาย ถ้า สมมุติมีคนอื่น คำว่าวุ่นวายของหนูอาจจะมีคนอื่นที่แบบไม่ใช่ครอบครัวเรามากิน ข้าว ใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าไม่มีคุณลุงคุณ ป้า หรือว่ามีใครเพิ่มน่ะ ที่ไม่ใช่แบบเราคนกันเองอะเขาก็ยังโกรธกันอยู่แบบนั้นน่ะค่ะ อันเนี้ยก็ต้องเลือก เลือก เลือกคนในวงข้าวด้วยเนาะ สมมุติว่าถ้ามันมีแต่เรากันเองอะ โอ้ คุณพ่อคุณแม่เขาก็ยอมกันได้อยู่แล้ว แต่ถ้ามันมีคนที่ คนอื่น มือที่ 3 อย่างเช่น คุณลุงคุณป้า หรือเป็นแขกคนอื่นที่มาน่ะ เขาก็จะยิ่ง อา มือที่ 3ของหนู ก็คือแบบแขกไม่ได้รับเชิญอะแบบคุณลุงคุณป้า ใช่ อา นั่นแหละ ๆ คนที่แบบว่า คนที่แบบว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยน่ะ แล้วเขามาอยู่ในวงข้าวเราอะทุก อย่างมันก็ อาจจะดูแย่ลงไปกว่าเดิมเนาะ เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบ เขาเรียกว่าวางฟอร์มอะเขาเรียกว่าวางฟอร์ม ไม่มีใครที่จะแบบลดทิฐิลงมาได้เลย อันเนี้ยค่ะ ถ้ายิ่งมีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ย โอ้ เป็นไปได้ยากเลย แต่ถ้ามีแต่ลูก ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็พอโอเค พอได้
ไม่วุ่นวายยังไงเอ่ย? อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม อือ ๆ ๆ มือที่ สาม <laughs> ใช้คำว่ามือที่สุด สุดยังไง เอาแขกที่ไม่ รับเชิญดีกว่าค่ะ มือที่ 3 ดูหนักไป <laughs> อา ๆ ๆ เข้าใจ เข้าใจ อา อืม เข้าใจ อืม อืม ใช่เพราะว่าลูก ๆ อะช่วยชี้นำ ช่วยวางแผน ช่วยถามคำถามเปิด ช่วยแบบทำให้แบบบทสนทนา มันดูน่ารักดูน่าเอ็นดูมากขึ้นน่ะ แล้วคำถามเปิด คุณน่ะมันเหมือนแบบชี้นำให้ต้องคุยกันอะ ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ เขาเรียกว่า อา เป็นกองหนุน ได้ค่ะ เป็นกองหนุนที่แบบ อุ๊ย พอ เป็นกองหนุนที่แบบว่าส่งซิกให้พ่อว่า "เอาสิ เริ่มคุยสักทีสิ ตักข้าวให้แม่สิ" อะไรแบบเนี้ย อันเนี้ย อา ถือว่าดีค่ะ
อืม อืม ใช่ เออ